Oo tama! sang-ayon ako sa sinabi mo na lahat ng bagay lilipas lang din. At saka, ah, maganda yan na itinigil mo na yung bisyo mo, di ba? Sa pag ah, si-sigarilyo at pag-inom ng alak. Kasi nakakaapekto talaga yun sa mental health ng ng tao. So saludo ako sayo. Ako naman na isa sa mga ah, iniiwasan ko ay yung pagbabasa ng mga negatibo sa social media, yan. Kasi di ba? Sa social media kapag puro negative yung makikita mo, siyempre ma parang maapektuhan ka ganyan, madadala ka. So yung hindi ako nag la-like ng mga negatibong bagay sa social media. Para yung social media ko puro positibo lang yung makikita ko. Hmm tsaka hindi ako masyadong nagco-comment o nag po-post ng mga negatibo yan. Iniiwasan ko yung mga ganun. Oo, eh, naranasan mo ba yung ganun? Na may mga negatibong tao sa social media?
Salamat. Oo. Oo nga eh. Oo. Tama! Oo. Salamat! Hmm. Ay naku! Totoong totoo yan. Oo. Nadadala ka, oo. Maigi naman. Ah, tama! Ayun, napakaganda! Oo. Alam mo gusto ko yung ganyan. <laughs> Oo, mm. Naku! Ang dami. Kahit yung mga kaibigan kong matatagal na. Ang ginagawa ko nalang in-unfollow ko nalang sila o kaya hina-hide ko yung post nila. Kasi hindi talaga nakakatulong eh kapag paulit-ulit nalang na ganun yung nakikita mo magpopost, panay parinig, panay pasaring, sa kung sino-sinong kinakaaway nila. Ang katwiran ko diyan, kaya nga eh. Ang katwiran ko diyan kung may galit ka sa tao, kung may sama ka ng loob, kausapin mo o kaya dalhin mo sa barangay. <laughs>
Hmm. Mm. Oo, di ba? Mm. Mm. Oo. Tsaka puro pangit yung pino-post. Di ba? Oo, kausapin mo ng personal, di ba?
Kaya nga eh.
Hindi yung dinadaan sa social media. Yun yung isa sa yun sa mga iniiwasan natin. Kasi pagka kahit hindi naman patungkol sayo pag mga nababasa mo puro ganun, pwede ka rin maapektuhan ayan
Tama! Hmm. Totoo! Kaya nga at dahil, oo sige, ano yun?
Nakakatulong yung tao sa paligid mo, pamilya mo, yung kaibigan mo.
Mhm.